คือตัวเองอะนะคะก็แต่งงาน ตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วค่ะ ก็มีได้รับบทบาทที่เปลี่ยนไปนะคะ จากเป็นแบบ อ่า เด็กผู้หญิงธรรมดา เรียนจบทำงาน แล้วก็แบบ อ่า พอทำงานปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่า ทำเป็น อยู่ในหน้าที่การทำงานเยอะนะคะ ก็ทำอยู่ประมาณ อืม 4-5 ปี ปี เนี่ยแหละค่ะ ก็ ก็แต่งงานเลยนะคะ พอทีเนี้ยเราก็เหมือนแบบได้หน้าที่ บทบาทเรามันก็เปลี่ยนไป แล้วก็เพิ่มขึ้น คือต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้น แล้วก็ เอ่อ เป็นทั้งคุณ แม่ เป็นทั้งภรรยา ทีเนี้ยค่ะ
ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ
ด้วย ด้วยหน้าที่ ที่ ที่เปลี่ยนไป แล้วก็ เอ่อ เหมือนแบบด้วยความที่เป็นผู้หญิงด้วย อะไรแบบเนี้ยนะคะ เราก็จะเหมือนได้รับคำสอนอบรมมาตลอดว่า เออ การที่เป็นภรรยาที่ดี คุณแม่ที่ดี ต้องทำงานบ้าน ต้องทำกับข้าวเป็น ต้องอย่างงั้นอย่างเงี้ยนะคะ ตอนแรกก็ ก็มีความสุข รู้สึกว่า ตื่นเต้นดีแบบได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างทำกับข้าว อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ไม่เคยทำมาตลอดชีวิต จนกระทั่งแบบแต่งงานเนี่ยแหละค่ะ แล้วก็ ก็ ก็ตื่นเต้นแบบสนุกดีแบบ เออ ได้ลองอะไรใหม่ ๆ อะนะคะ แต่พอตอนเนี้ยค่ะ ทำมาอยู่เรื่อย ๆ ก็อย่างที่บอกแต่งงานมาเป็น ระยะเวลาหลายปีแล้วอะค่ะ มีความรู้สึกว่า อืม บางทีแล้วอะตัวตนของเรามันหายไป จากการที่ได้รับ เหมือนแบบความกดดันว่า เป็นคุณแม่ เป็นภรรยา จะต้องอย่างงั้นอย่างงี้ จะต้อง เอ่อ งานบ้านต้องเนี้ยบ เอ่อ งานลูกต้องโอเค หมายความว่า กิจกรรมลูกก็ต้องเป๊ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือ คือบางทีเราก็รู้สึกว่า เอ๊ะ แล้วตัวตนเราอยู่ตรงไหน? แบบเนี้ยค่ะ
อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ เข้าใจค่ะ อืม อืม ๆ ๆ อืม เข้าใจ อืม ที่เนี้ยขออนุญาตสอบถามได้ไหมคะว่า ไอ้แรงกดดันตรงเนี้ยมาจากใคร? แล้วก็มาจากที่ไหนเหรอคะ? คือ มาจากคนในครอบครัวเอย หรือแบบ อ่า มาจากที่ แบบที่ทำงาน หรือชุมชนคนแถวบ้าน หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นจากในครอบครัวนะคะ ก็จะเป็นเหมือนแบบทางอ้อมมากกว่า เขาก็ไม่ได้แบบ เอ่อ เหมือนแบบกดดันเราโดยตรงอะนะคะ แต่ก็จะเป็น ใช่ ครอบครัว
ครอบครัว ค่ะ ครอบครัวนี้คือแบบเป็นคุณสามีเหรอคะ? หรือแบบเป็นพ่อแม่ของคุณฝั่งสามี หรือเป็นพ่อแม่ของฝั่งคุณเอ่ย?
อืม เป็นสามี แล้วก็ครอบครัวของทางสามีค่ะ เอ่อ ก็โชคดีที่ทาง ทางเรานี้ ค่ะ ทางเราค่อนข้างให้ ให้ความสนับสนุน แล้วก็ปล่อยเรามาก แบบเอา เอาที่สบายใจ ทำอะไรที่มีความสุข อ่า ทางครอบครัวเราจะเป็นประมาณนั้นน่ะค่ะ
อืม เข้าใจได้เลย อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม แล้วตอน ที่เรารู้สึกว่า แบบถูกคาดหวังเนี่ย มันเกิดอาการกดดันใช่ไหมคะ? มีความรู้สึกอื่นไหมคะ? ที่แบบเข้ามา แบบพัวพันกับความรู้สึกนี้ เช่น คุณอาจจะรู้สึกแบบว่าเริ่มเครียดแล้ว เริ่มเศร้า เริ่มโกรธ หรือเริ่มสับสน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ ก็ ก็เริ่มมีความรู้สึกต้อง ต้องบอกก่อนว่า อืม การที่เราเริ่มมารู้สึกกดดันเนี่ย มันเป็นระยะเวลาหลัง ๆ นะคะ หลัง ๆ มานี้ เพราะว่า อ่า ที่ผ่านมา ก็คือได้รับบทบาทหน้าที่เป็นคุณภรรยา แล้วก็เป็นคุณแม่ แต่ว่าเราไม่ได้ต้องไปทำงานนอกบ้านนะคะ เราก็เลยมีเหมือนแบบเวลาเต็มที่ ที่แบบจะทำกิจกรรมทุกสิ่งอย่าง แล้วก็ทำให้บ้านเนี่ยสมบูรณ์แบบ อาหารเนี่ยมี สาม มื้อ บ้านเนี่ยสะอาดทุกวัน ลูกนี่ไม่เคยแบบมีพลาดกิจกรรม คือแบบเป๊ะ แต่ทีเนี้ยค่ะ พอ พอลูกเราเริ่มโตอะค่ะ แล้วด้วยความที่หลายปีก่อน เราไปโฟกัสอยู่ที่ลูก แล้วก็สามี ใช่ไหมคะ ทีเนี้ย เราก็ต้องมาทำงานด้วย เพราะว่าเหมือนคุณสามีบอกว่า "เออ เนี่ยเวลาก็มีเยอะขึ้นแล้ว ก็ต้องทำงานนะ" อย่างเงี้ยค่ะ คือเหมือนแบบเราก็เลยเริ่มรู้สึกกดดันตอนเนี้ย เพราะว่า อ่า เรามีความรู้สึกว่า
ค่ะ อือ ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ เหมือนหน้าที่ หน้าที่ที่ทำคือมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว ใช่ไหมคะ ทั้งต้อง อ่า ดูแลบ้านให้สมบูรณ์แบบ มีอาหารพร้อม อะ 3 มื้อ ต้องดูแลลูก ๆ ด้วย อะไรอย่างเงี้ย ขอสอบถามนิดหนึ่งค่ะว่า เอ่อ ดูแลลูก ๆ เนี่ย อันนี้คือคุณดูแลคนเดียวเหรอคะ? มีการจ้างพี่เลี้ยงมาช่วยด้วยไหมคะ?
ใช่ค่ะ ไม่มีค่ะ คนเดียว
อืม อืม อันนี้ก็คือค่อนข้างหนักแล้วนะ เข้าใจเลย
ค่ะ ก็แล้วพอตอนเนี้ยค่ะ ก็เหมือน แต่ว่าลูกก็โตแล้วล่ะค่ะ แล้วก็เหมือน เอ่อ ตอนเนี้ยได้รับ ได้รับความ เอ่อ แรงกดดันเหมือนว่า เออ ใช่ ๆ ต้อง ต้องทำงานแล้วด้วย อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยมีความรู้สึกว่า อืม ด้วยโลกปัจจุบันเนี่ย คือ คือ ร แรงกดดันมันค่อนข้างสูง เหมือนแบบว่า เออ ถ้า ถ้าเธอเป็นภรรยา เป็นคุณแม่แล้วเนี่ย หยุดแค่นี้ไม่ได้ คุณก็ต้องทำงานด้วยนะ อะไรแบบเนี้ยค่ะ แต่เราก็มีความรู้สึกว่า อืม ตอนแรกที่เราแต่งงานกัน เราคบกันเนี่ย เอ่อ เขาเหมือนแบบว่า เออ อยากให้เราเป็นคุณแม่ ภรรยาที่ดี ก็คือแบบ เอ่อ เดี๋ยวเขาจะดูแล เลี้ยงดูเองแบบเนี้ย แต่พอ พอเราหยุดงานไป มันดูแลลูกประมาณ 7-8 ปีเนี่ยแหละค่ะ คือลาออกไปเนี่ย เจ็ดแปด ปี แล้วหลังจากนั้นน่ะจะให้เรามาแบบ หางานใหม่ หรือว่าทำงานใหม่ มันก็ไม่ได้ง่ายอะค่ะ แล้วก็มีการแบบว่า เออ เปรียบเทียบกับคนอื่นให้เราดูแบบ มันก็ยิ่งทำให้เราเสียใจขึ้นไปอีก อาจจะเป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้แบบแรงบันดาลใจ หรืออะไรแบบนี้ เราก็ไม่ ไม่แน่ใจนะคะ แต่ว่าเราก็รู้สึกว่า เออ แต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน เออ การที่เรา ใช่ไหมคะ อืม เราก็เลยรู้สึกค่อนข้างที่จะกดดันกับตรงเนี้ยค่ะ
ค่ะ อิสระ อืม อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ <tsk> กลับไป เออ เข้าใจ อือ ๆ ค่ะ ถูกต้อง เข้าใจ ค่ะ อืม จริง ๆ แล้วอะ สิ่งที่คุณทำมาตั้งแต่แต่งงานอะเนาะ จากการที่เนาะแต่งงานมาประมาณ 5 ปี ใช่ไหมคะ แล้วการสวมบทบาทเป็นภรรยาที่ดี เป็นคุณแม่ที่ดีอะ เราว่าคุณน่ะทำได้ดีมากเลยนะ คุณทำให้บ้านน่ะสะอาดสะอ้าน ใช่ไหมคะ ดูแลบ้านอย่างดี มีอาหาร 3 มื้อ แล้วก็ดูแลลูกอย่างดีอีก อืม อันนี้เป็น เป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างยากนะคะ แต่คุณสามารถทำออกมาได้ดีมาก ๆ เลย ซึ่งตรงเนี้ยเราไม่อยากให้คุณไปรู้สึก อ่า แบบเปรียบเทียบกับการที่ว่า คุณสามีคุณอาจจะบอกว่า เนาะ ว่าแบบคนอื่นเนี่ยเขาก็เป็นภรรยา เป็นแม่ได้ แล้วก็สามารถทำงานนอกบ้านได้ ใช่ไหมคะ? แต่ว่า ทุกคนน่ะไม่เหมือนกันหรอก แต่เรามองว่าหน้าที่ที่คุณทำ ณ ตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่เก่งมาก ๆ แล้วนะคะ อันนี้ขอชื่นชมจากใจเลยค่ะ ยากนะคะที่จะทำให้ทุกอย่างแบบหลาย ๆ อย่างอะสมบูรณ์แบบในคราวเดียวกัน อืม ทีเนี้ยเราก็เข้าใจแหละ บางทีเขาอาจจะ อ่า กลัวว่าจะเหงาหรือเปล่า? อะไรอย่างเงี้ย เขา พอดีแบบว่าลูกอาจจะโตขึ้นแล้ว อะไรอย่างเงี้ย คุณก็อาจจะมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะ ค่ะ ก็อยากให้ อยากให้ ใช่
อืม ตรงเนี้ยเราอยาก เรามองว่า ถ้าเกิดว่าเขายัง เอ่อ อยากให้เราไปทำงานจริง ๆ อะ เราลองมานั่งคุยปรับให้เป็นตรงกลางไหมคะ? เหมือนกับว่า คุณอาจจะแบบลองหางานทำ แต่ว่าเป็นงานพาร์ตไทม์ อะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะ ไม่ต้องไปลองทำเป็น full-time หรอก อืม อันนี้มันน่าจะทำให้แบบ คุณแบบรู้สึกสบายใจขึ้นไหม? หรือว่าใจจริงคุณคือแบบว่าอยากจะ เอ่อ เป็น ยังเป็นภรรยาหรือเป็น เป็นคุณแม่เต็มตัวอยู่บ้าน เป็นแม่บ้าน อืม อย่างเดียวหรือเปล่า?
อือฮึ ค่ะ ค่ะ คืออย่างเงี้ยนะคะ ก็ได้มีการเหมือนแบบ เหมือนที่คุณแนะนำมาเลย ก็ได้มีการคุยกันกับสามีอะนะคะว่า เนี่ย เราก็ทำหน้าที่นี้มาแบบเนี้ยก็ดีมาตลอด คือ คือก็ ก็เห็นมันไม่ได้มีแบบข้อผิดพลาดอะไรเลย อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็คือพยายามแบบเต็มที่มาก ๆ เพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำงาน เราก็เลยมาทำตรงนี้ให้มันดี ก็เหมือนงานงานหนึ่งของเราเลย แบบเนี้ยนะคะ ทีเนี้ยก็มีนะคะ ก็มี ก็ ก็หางาน เราอะก็หาแบบ เอ่อ เหมือนพอได้รับแรงกดดันว่า เออ เนี่ยต้องทำงานนะ เราก็หางาน ก็จนได้งานพาร์ตไทม์ทำ อย่างเงี้ยนะคะ ก็พอได้ ท งานพาร์ตไทม์ทำปุ๊บ ก็ยังเหมือนแบบยังไม่ดีพออะ ก็ ก็เหมือนแบบว่า เออ บางทีก็ถ้าลูกโตกว่านี้แล้วอะ ก็น่า จะไปทำเป็นแบบเต็มเวลานะ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็เลยแบบว่า "แล้วยูจะให้ คุณจะให้ฉันทำเต็มเวลา แล้วทำงานบ้านด้วย อย่างเงี้ย มันจะเอาเวลาที่ไหนมาแบบ มาทำ" อย่างเงี้ยค่ะ แล้ว แล้วมันก็คงแบบตัวเราเองเราก็รู้สึกว่า อุ๊ย! มันกดดันกันเกินไป เพราะ เพราะว่าถ้าอย่างงั้นมันก็จะไม่มีความสุขอะค่ะ ไม่อย่างงั้นก็คงต้อง ต้องจ้างคนแล้วล่ะไหม อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็มีการพูดคุยกันตรงเนี้ยค่ะ แต่ทีเนี้ยก็อยากจะได้คำแนะนำเหมือนว่า เขาก็เหมือนแบบ เออ ตอนเนี้ยทำพาร์ตไทม์อยู่ ก็ ก็ทำงานบ้านต่อไปด้วยแบบเนี้ย เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของภรรยา ของคุณแม่ แล้วทีเนี้ย ถ้าเกิดว่า เอ่อ เมื่อไรก็ตามที่หางาน อ่า เต็มเวลาได้ แล้วค่อยมาว่ากันอีกที ประมาณเนี้ยค่ะ แต่เราก็เหมือนแบบรู้สึกไม่ค่อยดีนะตรงนี้ เหมือนแบบว่า เออ มัน มัน มัน <tsk> มันทำให้เราเสียความรู้สึกอะค่ะ เหมือนว่าสิ่งที่เราทำที่ผ่านมามัน มันไม่ได้มีผล
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ถูกต้อง ค่ะ เข้าใจ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ อืม ค่ะ แล้วเขาว่ายังไง? ค่ะ อืม ค่ะ ไม่ได้ไม่ถูก พอ ไม่ได้ถูก ม ไม่ ไม่ได้ถูกมองเห็นใช่ไหมคะ?
ใช่เลยค่ะ อย่างงั้นเลยค่ะ ก็เลยเหมือนแบบอยากได้คำแนะนำว่าเราจะแบบ
อืม
เหมือนปรับมุมมองตรงนี้ของเรายังไงดี? เพราะว่าเราไม่ เราคิดว่า เราคงปรับคนอื่นไม่ได้หรอกมั้ง อะไรอย่างเงี้ย หรือปรับสามี ความคิด ความ ความแบบเข้าใจของเขาไม่ได้ไหม? เราควรที่จะปรับที่เราหรือเปล่าอะคะ?
อืม จริง ๆ จริง ๆ เรื่องแบบเนี้ยอยากให้โฟกัสที่ความรู้สึกคุณก่อนอะค่ะว่า ความรู้สึกคุณตอนเนี้ย คือคุณต้องการอะไร ใช่ไหมคะ แต่คือเท่าที่ฟังมา คือคุณไม่ได้แบบอยากจะกลับไปทำงานประจำเท่าไร ใช่ไหมคะ คือถ้าจะกลับไปอะ ก็คือจะต้องมีคนมาช่วยในการทำงานบ้าน ซึ่งถ้า ซึ่งถ้ามันจะต้องเป็นในทางนั้นจริง ๆ อะค่ะ เราอะอยากให้คุณน่ะวางขอบเขตทางด้านนี้ คุยกับคุณสามีให้รู้เรื่องเลยว่า โอเค ถ้าคุณอยากให้เราอะกลับไปทำงานประจำ เราจะต้องจ้างคนมาทำกับข้าว หรือ เอ่อ มา มาทำ มา มาช่วยในส่วนของเรื่องงานบ้าน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งคุณจะได้แบบว่าไปโฟกัสทางด้านการทำงานประจำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้องวางขอบเขตให้ ให้ชัดเจน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะ เราอยากให้คุณโฟกัสในความรู้สึกคุณจริง ๆ ก่อนว่าแบบว่า อ่า ทางไหนที่เป็นทางที่คุณมีความสุขที่สุด ให้เลือกทางนั้น แล้วลองประนีประนอม ลองคุยกับเขาดูตรง ๆ อะค่ะ เราว่ามันน่าจะช่วยได้มากกว่า เพราะถ้าฝืนไปอะ ยังไงอะ สุดท้ายคนเราอะฝืนกันได้ไม่นานหรอก อืม
ก็จริงเลยค่ะ เพราะว่าตอนนี้เรามีความรู้สึกว่า ถ้าเราต้องกลับไปเต็มเวลาจริง ๆ มัน มันไม่ใช่เรื่องง่ายอะค่ะสำหรับเรา แล้วเรายังต้อง อ่า บาลันซ์ ทำให้ทั้ง 2 อย่างหน้าที่ของเรามันดี ทั้งเป็นคุณแม่ คุณภรรยา แล้วก็ต้องไปทำงานนอกบ้านด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ด้วยความที่หยุดงานมานานมัน มันก็ยังไม่ง่ายเลย แต่ว่าวันเนี้ยนะคะพอได้ฟังคำแนะนำจากคุณ โดยเฉพาะให้เราได้มาโฟกัสในเรื่องของความรู้สึกเราก่อนเนี่ย เราก็รู้สึกดีขึ้นมาเลยอะนะคะ ก็จะลองมาปรับใช้ดู ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
ค่ะ ค่ะ เข้าใจเลย ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ ยินดีมากเลยค่ะ สู้ ๆ นะคะ สวัสดีค่ะ